Ừm, bạn ơi, kiểu là, c tầm cuối năm ấy, thì bình thường mình sẽ xem xét lại là một năm vừa qua mình đã làm được những điều gì, còn những cái điều gì mình còn mình chưa khắc phục được trong cái bản thân mình ấy. Thì mình nhận ra là có một cái câu chuyện là mình đã rất nhen nhóm nó rất là lâu rồi, mình muốn làm rất là lâu rồi, nhưng mà bao nhiêu năm qua rồi, chắc là phải 2, 3 năm rồi mình vẫn không làm được, đó chính là mình muốn tiết kiệm tiền hàng tháng. Mỗi tháng thì m sẽ có một khoản tiền cất lại đấy để mà phòng hờ và, ờ, mình nghĩ là chắc tầm vài năm thì mình ấy sẽ có một cục khoảng to to, to to thì mình sẽ thực hiện hóa cái ước mơ là, à, mình muốn đi du lịch Châu Âu, thì đấy. Ừm, thực ra là mình cũng có mục tiêu rõ ràng này và cũng có, gọi là, ý thức nghĩ đến cái chuyện đấy rồi, nhưng mà cứ nghĩ là, à, thôi kì dùng rồi cuối tháng cất lại bao nhiêu được thì cất, thì cuối cùng là thường thì cuối tháng là không còn đồng nào hết. Kiểu, mình tiêu xài mà mình không có tính toán gì hết nhá nên là, ờm, cuối cùng thì, ờ, cái mục tiêu tiết tiết kiệm thì vẫn ở đó, nhưng mà vẫn chưa được tiết kiệm được cái đồng nào hết á.
Ừm. Ừm, rồi. Ừm. À. <laughs> Vậy hả? Ừm, rồi, mình hiểu qua vấn đề mà bạn gặp phải rồi. Là bạn muốn tiết kiệm tiền để có thể là thưởng cho bản thân một cái chuyến du lịch nó, ờ, hơi, ừm, nhiều tiền một tí, ờ, đấy, nhưng mà chưa kịp tiết kiệm xong thì đã, ừ, tiêu xài gần có hết ư, gần hết tiền rồi. Ừm, mình hiểu rồi. Thế thì, ờ, bạn cũng đừng có quá lo lắng tại vì <chuckles> cái, ờ, trường hợp này chắc là hẳn là ai cũng có, ừm, 1 lần, ờ, gặp phải trong đời, một cái giai đoạn mà muốn tiết kiệm tiền nhưng mà lại có quá nhiều thứ phải lo hoặc là tiêu xài mà chưa có nghĩ tới. Thế thì trước khi mà đưa cho bạn một cái vài lời khuyên ấy, thì mình sẽ ,ừm, hỏi bạn một vài câu hỏi để có thể làm rõ cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Thế thì không biết là, ừm, hiện nay cái thu nhập và cái, ờ, chi phí cố định hàng tháng của bạn là khoảng bao nhiêu nào?
Ừm. Thì để mà nói về thu nhập và chi phí cố định của mình hàng tháng á, thì chia thu nhập đi, chắc là 1 tháng mình chẽ hoảng kiếm hoảng là tầm đâu đấy khoảng tầm 20 đến 30 bởi vì là mình có những công việc tay trái nữa. Nên là nếu mà công việc tay trái của mình mà, ờ, trộm vía tháng nào mà nhiều việc á thì tháng đấy thu nhập nó ổn hơn, còn nếu mà, ừm, tháng nào mà người ta cũng không có việc nhiều thì sẽ lúc đấy thì tháng đấy cũng ít hơn. Còn chi phí sinh hoạt bình thường của mình thì nói chung là cũng không đếm được đâu bạn ạ. Nhưng mà để mà gọi là những khoản cố định đi, khoản cố định đi thì về tiền nhà với cả tiền điện nước các thứ thì 1 kháng ví khoảng tầm khoảng tầm 3.000.000-4.000.000. Rồi, đấy, thì mình nghĩ là có hai cái đấy là khoảng c tiền cố định thôi, còn những cái tiền mà như là tiền ăn rồi tiền, à, mua sắm, rồi tiền cho sở thích cá nhân á thì nói chung là mình cũng chưa theo dõi bạn ạ.
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ồ! Thế hả? Ừm. À, vậy là, ừm, vậy là cũng có những cái khoản cố định hàng tháng như là thu nhập mà khoảng là 20.000.000 đi, rồi, ờ, phí điện nước sinh hoạt là tầm khoảng 4.000.000 đi, ừm, vậy là còn 16.000.000 nữa. Thế thì không biết là, ừm, trong cái 16.000.000 đấy bạn có nói là, ừm, chi tiêu ăn uống, mua sắm là bạn không có đếm được, thì không biết là theo bạn nha, là cái khoản nào là cái khoản mà, kiểu, ngốn nhiều tiền hàng tháng của bạn nhất nào, ngoài cái việc mà điện nước ra?
Ừm, mình nghĩ là cái tiền mà tốn nhiều tiền của mình nhất là chắc là tiền ăn uống ấy, bởi vì là mình ăn uống khá là, kiểu là, tùy hứng. Ờ, có hôm thì mình ăn uống cũng bình thường thôi nhưng mà có mình rất là hay kiểu là: "Thôi thì mình làm việc cũng 2-3 hôm rồi, hôm nay tự thưởng cho bản thân đi." Thì hôm nay mình sẽ ăn khá là ngon và cũng khá là tốn nhiều tiền. Xong rồi ngày mai mình nói là "Ôi! Hôm qua ăn ngon thế rồi mà hôm nay ăn uống kham khổ thế này, chịu làm gì. Tiền thì, gọi là, làm ra để mà hưởng thụ mà, tự nhiên lại cứ thế thì thôi, ăn cho đã chứ." Đấy, thì mình nghĩ là cái tiền mà tốn nhiều nhất chắc là tiền ăn uống ấy, bởi vì là mình rất là ăn uống khá là không có kế hoạch và cả là tùy hứng á.
Ừm. <laughs> À. Ừm. À, rồi. Vậy là cái tiền ngốn nhiều nhất là cái tiền ăn uống, rồi đôi lúc là, ừm, ăn rất là bình thường nhưng đôi lúc lại ăn hơi sang trọng một tí, thành ra là, ờ, tiêu hơi nhiều tiền về ăn uống, đúng không? Rồi, mình hiểu rồi. Thế thì không biết là, ừm, bạn cái mục tiêu tiết kiệm của bạn là khoảng, à, bao nhiêu? Rồi cái khoảng thời gian tiết kiệm, gọi là, bạn có cố định, à, là tầm, ừm, bằng này năm là bạn phải tiết kiệm được bằng này tiền không? Hay là bạn cũng chỉ tiết kiệm như thế thôi, còn bao giờ mà đạt được thì cũng chưa biết?
Thực ra thì nếu mà tuyệt vời nhất á, thì mình đã có một cái kế hoạch là sẽ vào năm mà mình, gọi là, ừm, 24 tuổi, thì, kiểu, mình thấy một cái số đó, cột mốc nào đó có rất là đẹp ấy và và cũng là, à, một cái khoảng thời gian mình nghĩ đủ dài để mình có thể bắt đầu tiết kiệm nữa. Đấy, thì khi mà kết thúc năm nhiêu tháng cuối cùng của năm 24 tuổi mình sẽ được đi xem cực quang. Ờ, đó là cái một cái điều mà mình mong ước từ rất là lâu rồi.
Ừm. Ờ. Ồ, đẹp ha! Một cái ước mơ rất là đẹp. Ờ, vậy là cũng có mục tiêu cụ thể, ờ, và cũng có một cái kế hoạch tiết kiệm khá là cụ thể, ừm, là cả cuối tháng năm 24 tuổi. Đấy, nói chung là mình thấy cái mục tiêu này cũng rất là tốt. Thế thì không biết là, ừm, khi mà bạn đề ra những cái mục tiêu tiết kiệm như thế thì bạn có hay, ờm, theo dõi cái chi tiêu của bản thân không? Kiểu như là dùng công cụ này, dùng những cái tài khoản tiết kiệm để theo dõi xem là, à, tháng này tiết kiệm được bao nhiêu hay là tiêu bao nhiêu không? Hay là cũng không có bất kỳ một công cụ nào theo dõi, cứ tháng nào tới rồi tiêu tháng đấy thôi?
Ừm, ừm. À, thực ra thì mình cũng có sử dụng nha, nhưng mà theo cái kiểu là, ừ, mình ví dụ như lần đầu mình đặt ra kế hoạch thì mình rất là hào hứng, và mấy ngày đầu tiên thì mình sẽ theo dõi. Hoặc là lâu lâu mình lướt lại trúng một cái video mà người ta đi du lịch ở chỗ mình rất là yêu quý, rất là thích ấy, đấy, thì mình lại có một cái động lực để mình tiết kiệm lại, thì lúc đấy mình lại theo dõi, ờ. Nhưng mà để mà nói là duy trì lâu thì không có đâu, chắc là theo dõi được đâu đấy giỏi lắm là 1 tuần xong rồi sau đấy mình cũng bỏ quên à.
Ừm. <laughs> Rồi, vậy là cũng, ờ, có công cụ theo dõi nhưng mà lại không kiên trì <laughs> không kiên trì theo dõi, đúng không? Ờ, là cứ, ừm, đầu vào ban đầu thì rất là hào hứng, nhưng mà sau thì, ờ, bớt hào hứng rồi, cũng không còn cái sự cũng không còn cái động lực để tiết kiệm nữa, thành ra là cũng để ngỏ cái công thủ đó luôn. Rồi, thì qua những gì mà bạn chia sẻ thì mình cũng hiểu được cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Thì bạn cũng đừng có quá lo lắng nhé, tại vì cái việc mà, ờ, tiêu xài không kiểm soát hoặc là chưa có ờ, chi tiêu nó chưa có logic ấy thì là cái vấn đề mà rất là nhiều người gặp phải, đặc biệt là người trẻ thôi. Ừ, tại vì còn trẻ mà cũng chưa suy nghĩ được nhiều, rồi cũng chưa có biết nhiều cái phương pháp để có thể là, ờ, tiêu xài kiểm soát hơn hoặc là tiết kiệm nó thông minh hơn. Nói chung thì nếu như bạn biết, ừm, biết cách, à, trấn an lại bản thân này, rồi biết cách, à, ừm, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm hợp lý thì chắc chắn là cái giai đoạn này bạn sẽ vượt qua được thôi, nên là cũng đừng có quá lo lắng. Thì mình cũng sẽ có một vài cái lời khuyên cho bạn như sau: là cái đầu việc đầu tiên nha, là cái việc bạn tiêu xài không kiểm soát ấy, thì chắc chắn là bạn phải, à, theo dõi cái chi tiêu của bạn rồi. Ừm, đấy, thì bạn có thể phân ra là cái thứ gì, ờ, nên mua, cái thứ gì không nên mua, thứ gì là cần thiết cho hiện tại và thứ gì nó không cần thiết. Đấy, thì bạn có thể là phân ra những cái món đồ như thế, để bạn có thể là, ừm, chi tiêu cho nó hợp lý hơn, đến cả nh cái việc ăn uống như thế. Ví dụ như là, ừm, một tháng bạn có thể là, à, hoạch định là, à, chỉ được đi ăn ngoài 2 lần, hoặc là chỉ đi ăn ngoài 3 lần thôi, còn lại thì nên ăn ở nhà, tự nấu ăn. Đấy, thì khi mà bạn có cái kế hoạch, ừm, phân bổ món đồ này, phân bổ ăn uống này, đấy, thì bạn nó sẽ kiểm soát được cái chi tiêu cơ bản của bản thân là cái việc ăn uống ừm, đấy, cái việc ăn uống, cái việc, à, mua đồ cần thiết này. Ngoài ra, cái việc mà có thể là ừ, đấy,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
À, mình hiểu, mình hiểu. À. À, thực ra thì mình thấy cách đấy rất là hay nha. Tại vì trước giờ á, mình nói là mình có đã có thời gian mình khoảng thử, ờ, theo dõi chi tiêu của cá nhân. Thực ra thì, ờ, chi tiêu theo cái kiểu là mình ghi ghi mình tiêu cái gì thì mình ghi vào cái đấy thôi, chứ còn để mà nói là quá rõ ràng là mình sẽ, ờ, khoản nào bao nhiêu, khoản nào bao nhiêu, thì thực ra mình chưa có bao giờ thử làm cái điều đấy. Mình nghĩ là nếu mà có cái giới hạn thì chắc là mình sẽ dễ làm hơn, đúng không? Mình sẽ dễ duy trì hơn, cũng như là có một cái mục tiêu để mình biết là mình chi tiêu như nào cho vừa phải thôi. Mình thấy cách đấy rất là hay đấy, có cách nào khác nữa không bạn nhỉ?
Ừm, đúng rồi. Đấy, ừm, đấy, ngoài cái việc mà bạn, à, theo dõi chi tiêu ra, thì bạn, ừ mình thấy là bạn có một cái cái mục tiêu rất là rõ ràng, đó là muốn tiết kiệm tiền để đi du lịch rồi. Thì có mục tiêu rõ ràng thì rất là tốt rồi, nhưng mà bạn nên phân nhỏ cái lộ trình ra, ừ, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến à, à, phải tiết kiệm để đi chỗ này chỗ kia, mà bạn phân nhỏ cái lộ trình ra, ví d như là, ừm, đấy, a, tới tháng, a, này thì tôi sẽ tiết kiệm được 100.000.000 này, tới tháng này thì tôi sẽ tiết kiệm được 200.000.000 này, ờ đấy, hoặc là tới năm sau thì tiết kiệm được bằng này tiền, đấy. Nói chung là phân bổ một cái lộ trình nó rõ ràng, nó nhỏ ra thì bạn cũng sẽ bớt nản hơn rất là nhiều. Và mỗi lần mà bạn, ờm, gọi là, chinh phục được một cái cột mốc nào đấy, ví dụ là chinh phục được, à, trăm triệu đi, đấy, thì bạn sẽ thưởng cho bản thân một cái gì đó, một cái bữa ăn thật là ngon này, hoặc là một chuyến đi du lịch nhỏ này, đấy, ừm, hoặc là những cái món quà mà bạn muốn. Thì khi mà thưởng nhỏ thấy thế thì bạn sẽ có cái động lực để chinh phục những cái cột mốc tiếp theo.
À, mình hiểu. À, có nghĩa là thay vì mình cứ đặt mục tiêu nó hơi xa vời một xíu là một cái chuyến du lịch nó hơi tốn tiền đi, thì trước đấy mình sẽ cho bản thân mình những cái mốc nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ. Ví dụ như là khi mình chạm được mốc bao nhiêu thì tiết kiệm đấy, thì mình sẽ thưởng bản thân cái gì đấy để mình có cái động lực để mình duy trì cái khoản tiết kiệm đấy như là lâu hơn, cũng như là, ờ, cũng có một cái hứng thú để bắt đầu cái cái việc là tiết kiệm, đúng không? Ừm, mình nghe thấy cái này cũng rất là hay đấy. <laughs> Mình chưa bao giờ nghĩ đến nha, tại vì là mình cứ tưởng là, ờ, hết tiết kiệm trong cái mục tiêu đấy thì cứ để tiền đấy rồi bao giờ đủ thì đi thôi, còn, gọi là, chia tiền tiết kiệm đấy coi như là một cái mốc để mình có thể chạm được từng mốc, từng mốc như là chơi game ấy, thì mình thấy rất là thú vị nha, tại vì mình là cũng cũng một đứa rất là khoái chơi game ấy.
Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, đấy. Ngoài ra thì bạn có thể là lập một cái ngân sách, ví dụ là dùng một cái công cụ đi, lập một cái ngân sách nó cố định. Ví dụ như là tháng này bạn được 20.000.000 thì bạn, ờ, sẽ chuyển và một phần nhỏ, 1/4, 5.000.000 vào cái ngân sách đấy, vào cái công cụ đấy, để cho là, ừm, gọi là, tự động ấy, tự động mỗi lần mà tiền về thì có thể là tự động chuyển vào cái phần tiền tiết kiệm đấy. Thì mỗi lần mà cố định như thế nó sẽ thành một cái thói quen ấy, giúp cho bạn, ờ, có thể là, ừm, không có, gọi là, gọi là, có thể kiểm soát được cái số tiền mà bạn đang phải chi tiêu này, rồi đạn bạn phải đang phải tiết kiệm này. Đấy, nói chung là có một cái phần cố định, à, hàng tháng như thế thì nó nó thành một cái thói quen này, rồi nó cũng sẽ giúp cho bạn là, ừm, kiểm soát được cái chi tiêu của bản thân tại vì 5.000.000 bạn chuyển tiết kiệm rồi thì bạn chỉ còn 15.000.000 trong chi tiêu thôi, đấy. Thì nói chung là, ừm, khi mà có 15.000.000 như thế thì bạn cũng sẽ, ừm, vừa có thể là chi tiêu thoải mái hơn, không có phải nghĩ đến là, à, 15.000.000 này là phân ra, à, sao cho nó tiết kiệm hơn mà bạn đã có số tiền tiết kiệm trước rồi.
Ừm! Mình hiểu. À! Hay nha, hay nha! Cái này mình chưa nghĩ đến nha. Có nghĩa là, ờ, cái khoản cố định của mình thì là sẽ tầm 20.000.000 một tháng đấy, thì mình muốn tiết kiệm 5.000.000 thì thôi, đầu tháng mình tiết kiệm luôn, đúng không? Còn không phải là cứ đợi là, à, dôi ra được bao nhiêu thì mình sẽ cất lại bấy nhiêu. Mình nghĩ cái này cũng hay đấy, tại vì là để mà thực sự mà, ừm, tỉnh táo và nhận xét thì thì mình nghĩ là 15.000.000 chắc là cũng x x tiêu xài cũng được, gọi là, ổn ổn rồi, thoải mái rồi, chứ chẳng cần phải là, kiểu còn hơn là, kiểu là, ừm, tuỳ hứng rồi thích gì tiêu nấy như hiện tại của mình, mình thấy nó cũng chả hay ho gì. Mình sẽ thử xe thửa đổi cái điều đấy thử xem, cũng như là chắc là mình sẽ, ừm, khi nào mà mình c có tiền lương hay này kia về thì mình sẽ chuyển vào cái khoản tiết kiệm trước khi mà mình tiêu dùng, chứ không phải là như trước giờ mình hay làm.
Ừm. Ừm. Ừm, đấy. Và cái quan trọng là bạn phải kiểm soát cái cái cái sự mà mong muốn tiêu dùng của bản thân ấy. Đấy, ví dụ như là, ừm, bạn hãy hạn chế, kiểu, đi vào trung tâm thương mại này, hoặc là hạn chế lướt, a, những cái sàn thương mại điện tử này. Rồi đấy, nói chung là hạn chế, ờ, khiến hạn chế làm những cái điều mà khiến cho cái sự kích thích, mong muốn tiêu dùng của bản thân nó bị tăng lên ấy. Đấy, tại vì khi mà đi vô trung thâm thương mại hay là khi lướt mạng xã hội này, khi lướt những cái sàn thương mại điện tử thì rất là dễ có cái hiệu ứng là, ờ, thấy cái này rẻ quá, mua, hoặc là có hiệu ứng FOMO, thấy người này mua cái này thì mình cũng muốn mua cái đấy. Đấy, nói chung là những cái thói quen đấy nó rất là khiến cho cái nhu cầu, mong muốn tiêu dùng của bạn nó tăng lên và khiến cho bạn là chi tiêu rất là khó để kiểm soát, đấy. Ngoài ra nếu mà khó quá thì bạn có thể nhờ một cái người nào đấy thân tín, bạn gửi tiền tiết kiệm cho họ, đấy, thì khi mà gửi tiền tiết kiệm cho họ thì, ừm, thì chắc chắn là bạn sẽ rất là khó lấy ra, đúng không? Đấy, có thể là nhờ một cái bên thứ ba hỗ trợ bạn nhá.
Ô kê, mình hiểu, mình hiểu. Có nghĩa là thay vì cảm thấy tự bản thân mình cho cái công cuộc mà, ờ, tiết kiệm này hơi khó một xíu, thì mình có thể sự nhờ sự hỗ trợ mà, đúng không? Có nghĩa ví dụ là mình nghĩ là dễ nhất là mẹ mình, ờ, mình m muốn tiết kiệm bao nhiêu tiền ấy thì thôi cứ đầu tháng gửi đến cho mẹ mình, mẹ mình cất hộ cho. Thì mình nghĩ là mẹ mình mẹ mình thì chắc chắn là một người giữ tiền rất là uy tín này, đây, ơ, đấy là được chứng minh, ừm, qua bao nhiêu năm rồi, <laughs> cái đấy là mình không cần phải v phải lo nữa. Ừ, thực sự là qua cái buổi chia sẻ v bạn ngày hôm nay ấy, mình đã có một cái góc nhìn nó tích cực hơn về câu chuyện này, cũng như là cái cách làm sao để mình có thể bắt đầu cái công cuộc kiếm tiết kiệm tiền hàng tháng và cũng cách làm sao để sửa cái châu chuyện là tiêu xài hơi hoang phí của mình nữa. Một lần nữa, bạn rất là nhiều vì những chia sẻ ngày hôm nay nha!
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Đấy, đúng rồi. <laughs> Ừm. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Chúc bạn thành công! Chào bạn!